Eh Kak aku pengen tau pendapat Kakak dong soal remake atau reboot nih. Biasa kan ada yang setuju, ada yang enggak gitu kan. Kalau menurut Kakak sendiri kayak gimana? Ini konteksnya bisa apa aja ya. Entah itu film, eee, game. Menurut gimana nih soal remake atau reboot?
Iya. Heeh. Iya. Heeh. Iya. Iya. Kalau, eee, kita bicara kalau saya berbicara remake atau reboot mungkin konteksnya di film atau di game gitu kan. Jadi memang akhir ae akhir ini kan kalau, kalau kita lihat, ah, eee, konten yang keluar dari sebuah seorang eh seorang. Dari sebuah publisher atau developer gitu Mas kan, itu banyak yang remake atau reboot gitu Mas. Eee, mungkin ki eee, bisa saya ambil film seperti Naked Gun gitu kan, kemudian film Mortal Kombat ya kan. Bahkan Mortal
Mmm. Mhm. Betul. Mhm. Oh Iya bener. Itu ada film ada game-nya juga ya Mortal Kombat ya?
Heeh, jadi Mortal Kombat ini kan ada filmnya, kemudian gamenya pun di-reboot gitu juga. Nah, <sucks teeth> ini yang, yang bikin, eee, apa ya, yang bikin, eee, kontroversi, ada pro dan kontranya itu kan. Di sini, eee, yang, yang pronya itu biasanya kan, mereka melihat dari segi nostalgia itu kan. Nah sementara yang kontra, mereka melihatnya dari segi inovasi, nah itu Mas.
Mmm.